Hello, magandang umaga.
Hello, magandang umaga kamusta ka?
Ayun, ngayon nag-scroll scroll ako, um, naghahanap ako ng mga lugar na gusto na puwedeng puntahan. So gusto ko lang malaman kung ano 'yung paborito mong lugar na puntahan baka may mare-recommend ka diyan.
Oo. Ah. Ako siguro ang paborito kong napuntahan 'yung La Union, ayun. Kasi di ba, kadalasan kapag magbe-beach parang tahimik lang ganiyan, mapayapa. Pero sa La Union kasi puwede namang gano'n, pero marami ring puwedeng gawin pa, may mga adventure din do'n, may mga, ah, parang ano, historical na lugar, ganiyan. Tas may mga ano rin, nightlife ganiyan, party, tapos puwede ka ngang maglakbay pa sa ibang parte pa ng La Union, hindi lang 'yung parang sentro nila 'yung beach, gano'n. Puwede ka pang pumunta sa waterfalls, tas mag-trekking, gano'n. Kaya siguro 'yun 'yung masasabi kong paborito kong lugar, ikaw ba?
Hmm. Oo. Mm. Oo. Mm. Hmm, ganda. Mm. Oo. Hmm. Oo. Hmm. Ako din, um, mahilig din ako sa mga beach ganiyan. So, pero parang ang pinaka-favorite kong lugar eh, 'yung dito sa amin, malapit na lugar sa'min, bale ano siya para siyang Eco Tourism Park siya. So, may swimming pool siya and then, madaming mga puwedeng gawing activities. Meron din mga iba't ibang, um, hayop do'n na talagang mae-ek ma-e-explore mo talagang makikita mo sila. Mep merong mga malalaking ahas gano'n, mga unggoy, kung ano-ano pang mga hayop. Mm, parang zoo siya and then ano pa talaga 'yung lugar na 'yun talagang hindi pa masyado ah, dahi marami namang nakakaalam do'n, pero hindi talaga siya parang eco tourism talaga siya so ah, mas marami pa ring puno gano'n. Oo, kaya 'yun naman, 'yung paborito ko kasi malapit lang, tapos madami pang puwedeng magawang activities doon, oo.
Meron pa rin. Hmm. Eco Ay. Wow. Oh, parang zoo? Oo. Ah, okey. Oh. Nakakatuwa naman 'yan. Anong mga activities 'yung mga puwedeng gawin do'n bukod siyempre sa ah, pagtingin sa mga hayop, do'n?
Mm. Hayop, oo. May mga ano do'n eh, 'yung talagang alam kung familiar ka do'n sa mga ginagawa ng mga soldiers ah, meron din dung rock climbing meron ding 'yung gagapang ka sa mga ah, putikan tapos magla ah, may mga kasama ka talagang maglalaro kayo doon. Tas puwede ring mag-bike bike do'n kasi sobrang lawak nung lugar. So talagang tas puro puno ta talagang nakaka-relax. Oo 'yun talaga eh, mm. Ikaw ba?
Ani ah. Hala, mhm. Ah. Okey. Ah, parang mga pisikal na aktibidad.
Mm, oo.
Ako, ayun, siguro ang pinaka na-enjoy ko rin na activity do'n 'yung trekking talaga.
Hmm, mm.
Kasi 'yung trekking din namin, hindi siya inaasahan, akala namin pupunta lang kami waterfalls ganiyan, pero hindi namin alam na kailangan palang mag-trek papunta do'n sa waterfalls at pabalik. Kaya ayun naging masayang ala-ala siya kasi mm.
Mm. Oo. Unexpected. <chuckles>
And, talaga, inasahan na gagawin namin yun pero ang isa ko pang ano, parang paboritong gawin doon, yung surfing. Kasi sobrang saya kapag ano, alam mo yun, nasa alon ka na, ganiyan. Tapos sa una kasi isipin mo talaga na mahirap pero basta ano kapag nakinig ka lang din dun sa nagturo sa'yo yung mga dapat gawin tsaka hindi dapat gawin, madali nalang siya tsaka ma mabilis talaga siyang matutunan. Ikaw ba, naranasan mo na bang mag-surf?
Mm. Hmm. Mm. Oo. Mhm. Oh. Ayan, hindi ko pa siya nararanasan. Pero isa sa 'yan yung mga isang gusto ko na ma-try. Kasi matagal ko na siyang gustong ma-try, lagi-lagi kami minsan sa lagi-lagi kami sa may dagat. Pero hindi ko siya nata-try kasi nga yung mga kasama ko medyo thunders na. So, talagang oo, hindi na sila talaga ma-activit tao, oo, kaya hindi ko nagagawa and then kahit gusto ko naman na pumunta dun talaga sa mga maaalon na lugar tinu na tinututulan talaga ako. Kasi nga ano, siguro next time kapag medyo ano na. Oo.
Ah. Yun lang. Yun nga, oo, kasi kapag masa ma matatanda talaga yung mga kasama kailangan yung mga chill lang, ganiyan, pahinga lang, gano'n, 'no? Kasi nga, ah, syempre matatanda na sila, parang hindi rin nila magagawa na yung mga gano'ng aktibidad, 'di ba? Pero gusto ko lang din malaman, 'no, ano ba yung pinakanatatak sa isip mo tungkol dun sa lugar na sinabi mo sa akin kanina?
Mm. Mm. <chuckles> Tama. Mm. Oo. Mm. Hmm. Para sa'kin siguro ang pinaka na tumatak eh, dahil nga malapit lang siya sa akin, um, simula bata kasi ako dun na kami nagpupunta. So, dun kasi sa lugar na yun parang every ma um, once a month ganun, pupunta kami do'n para mag-bonding ng family, so isa yun sa mga pinakagusto kong part ng buwan. Kasi nga do'n kami magba-bonding-bonding, so pinaka-memorable siya sa'kin yung lugar na yun. Yoon, oo, ikaw ba?
Oo. Wow. Hmm, katuwa naman no. Simula bata pinupuntahan nyo na. Ako naman pinaka naka natatak sa isip ko, ayun nga siguro yung pag-surf talaga kasi, parang yun na yung paborito kong aktibidad kapag pumut punta kami sa isang dagat na may alon ganyan. Tapos nag-o-offer yung parang resort o yung, ah, hotel na yun may surfing ganyan, talagang 'di namin pinapalampas. Tapos mahilig kunwari kung kasama rin yung mga kaibigan na kaibigan ko mahilig ako sa ano, mga banana boat ganyan yung mga active sa dagat, gusto ko yung as in may ginagawa talaga lagi kapag naglalakbay. Ayoko nung parang nakapirmi lang na nagpapahinga lang no, nasa kwarto lang ganyan. Parang, ano para sa'kin nagbakasyon ka pa, 'di ba kung mananatili ka sa kwarto, di sana sa bahay ka na lang 'di ba, sayang.
Mm. Oo. Mm. Mm. Mm. Hmm. Oo. Mm. Hmm, mm. Mm. Oo. Mm. Oo, tama. Adventurist ka ay adventurist ka din tao- adventurous. Mm, oo.
'Di ba ganun? Oo ikaw ba gano'n ka rin, ayaw mo rin nasa ano lang accommodation lang din? <chuckles>
Oo. Ayoko din nung masyadong pahinga siyempre for ah, minsan lang naman kayo pumunta do'n sa lugar na yun, so siyempre talagang kailangan nyo ng gawin yung mga activities na puwedeng ino-offer nila yun. Minsan yun talaga yung naiinggit din ako hala kasi gusto ko din gawin yun pero hindi ko magawa kasi nga may mga kasama akong ano, siguro next time with friends naman. <chuckles> Oo.
Ayun nga, <chuckles> totoo 'yan 'no. Kapag mga kaibigan talaga yung kasama parang, ah, parang mapipilit talaga sila o G naman ganyan. Pero ayun may mga ibang kaibigan din na ano eh, 'yung parang natatakot ganyan, kung anong adventure, pero mapipilit at mapipilit din, 'di ba? Pero
Mhm. Oo. Mm. Oo. Kapag pamilya kasi minsan ano, eh, talagang kapag hindi, hindi. Yung yung isang beses nga gusto ko ngang maglangoy do'n sa may medyo malala maano yung alon, eh yung isang pinsan ko naman takot. So, wala ang ending hindi kami nakapunta. <laughs> Oo.
'Yun nga. Oo. Ah. Naku, yun nga. Ako rin may karanasan din akong ganyan, gusto ko mag-zipline tapos kung ano pang mga activities na puwede dun sa pinuntahan namin. Kaso yung pinsan ko rin, ayaw ta's ano parang, parang inaasar pa nila ako na masyado daw ako mahilig sa mga gano'n-gano'n kaya ayon hindi din namin <chuckles> nasubukan. Pero ayun nga ano parang nakakatuwa rin naman kahit papaano kasi ayun kapag naglalakbay tayo marami tayong nalalaman na-e-experience 'di ba. Kahit pa sabihin natin na pamilya man o kaibigan yung kasama natin may natututunan pa rin tayo 'no at ayun nga ako no'ng pumunta kami sa La Union, nadiskubre ko siya kasi ano malap medyo malapit lang din naman siya tsaka yun nga medyo sikat din siya sa social med nakita ko siya sa TikTok ta's parang yun nga maganda ta's yung sunset 'di ba kakaiba talaga kumpara sa ano ibang lugar. Tapos ayun kasama ko yung mga kaibigan ko rin no'n, tapos may, ah, isang pagkakataon din na kasama ko yung partner ko dahil ah birth sinelebrate namin kaya ayun, parang special yung lugar na yun para sa'kin. Eh ba, paano mo rin nadiskubre yung lugar nga na yun na nabanggit mo? Pero <sniffs> yun nabanggit mo na rin kanina sa'kin na, yun nga simula pagkabata napupuntahan 'di ba? Pero ikaw may kwento ka ba kung paano ka napunta roon parang, ah, naalala mo pa ba yung una mong punta dun o hindi na?
Yun. Mm. Mm. Mm. Oo. Mm. Tama, oo. Tama. Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Hmm. Ah, okey. Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Ako ano, eh, medyo matagal na kasi so, talagang medyo blurnish blurry na siya sa ano, sa sa utak ko kasi pero ewan ko ba, pero kasi naging bonding place kasi yun, eh. So, siguro dahil na rin sa family siguro sa family yung naka-discover, oo, oo. Mm.
Oo. Ah. Ay ano ba yun sobrang lapit lang sa inyo o mga walking distance lang, ganyan or di naman?
Hindi naman, um, kailangan pa ring mag s ah, sumakay sa motor, oo.
Ah, ok
O di kaya oo. <chuckles> Pwede mo namang lakarin kung matibay ka. Oo. Mm.
Pero ikaw ba? Grabe. Ako ako mahilig maglakad talaga kahit nga minsan, ah, parang isang kilometro, ganyan. Kailangan ko pang sumakay talaga ng sasakyan o tricycle o kung anuman kasi mabilis akong mapagod talaga. Ayan, pero
Hmm. Oo. Mm. Pero bukod mm, sige.
Ayan, tanong ko lang din sana sa'yo. Ano ba yung mga bagay na pinaka nami-miss mo sa lugar kahit ayun, pagkatapos mong umuwi?
Mm. Hmm. Um, siguro ano, eh. Ako parang ano, eh, hindi ko masyadong namimiss kasi halos lagi, lagi naman kami every month do'n. Sigu pero siguro yung ano na lang kasi 'di ba dahil nga naman, um, simula pagkabata nagpupunta na kami do'n. Siguro talaga ang pinaka-namimiss ko naman, eh, yung bonding na kasama yung mga mahal ko sa buhay na ngayon wala na. Kasi siyempre nakalakihan ko na doon tapos nakakasama ko sila. Siguro 'yon talaga 'yon yung isa sa mga namimiss ko kasi, um, naging bonding place namin siya and then biglang wala, oo. Ikaw ba, ano bang pinaka-namimiss mo naman doon bukod sa surfing?
Hala. Oo. Ayun. Ako siguro yung pagkain kasi yun pa isa pa pala 'yon yung mga pagkain sa La Union. Maraming mga masasarap na kainan yung talagang, ah, parang sikat din sa social media. Tapos oo nga tama nga na sikat sila kasi masarap talaga na totoo yung sinasabi nung iba. Tapos ang pinaka paborito ko dun yung bagnet na kare-kare, grabe. Sobrang ewan ko ba, oo. Parang kakaiba siya na hindi siya normal na kare-kare lang. Basta gusto ko siyang masubukan ulit at ayun ilang parang dalawang taon na rin nung huli ko pang punta kaya ano.
Hmm. Oo. Mm. Hmm. Oo. Mm. Sarap. Hmm. Hmm. Specialty ba nila yun dun?
Ah, hindi ko alam eh, pero yung restaurant na yun sikat siya. <chuckles> 'Yan. Tapos meron pa akong isang nagustuhan yung coconut na ice cream, masarap din siya. Tapos ano siya eh, ice cream siya na hindi lang naman nandoon sa La Union meron din sa Boracay, sa Siargao kung hindi ako nagkakamali, ayan. Pero yun masarap talaga siya at dapat talagang matikman kapag pumunta do'n, no ayun.
Hmm, okey. Mm. Hmm. Mm. Wow. Recommended. <chuckles>
Oo, ayun nga. Ikaw ba, may mga ano ka rin ba iba pang mga nalakbayan na lugar at may mga mababahagi ka rin ba na parang pagkain ganyan.
Mm. Hmm. <clicks tongue> Siguro sa ano, um, anong tawag dito pero madalas kasi, um, sa tabing dagat kami eh, do'n sa may Cagayan. So ang mga pagkain naman nila dun talaga is 'yung fish, ah, isda talaga. Pero ang pinakagusto ko naman do'n eh yung mga raw fish talaga, yung talagang kakainin mong raw. Hindi ko alam kung, um, an anong tawag dun eh, pero masarap Mm. Talagang mas ang sarap. Ewan ko ba ako, parang iniisip ko no'n na, um, hindi okey sa health. Kasi nga, um, raw nga siya pero nung natikman ko, shocks ang sarap. <laughs>
Ah. Mm. Ah, okey. Yung sashimi, ganiyan? Hilaw, oo. Yun nga, kung malinis naman talaga yung isda ganyan okey lang, pero depende nga talaga siya 'no.
Oo. Mm. Oo. Depende, oo tama.
'Yan, tsaka may mga ibang tao rin na ayaw ng hilaw kahit na malinis at siguradong 'di ka naman magkakasakit. Pero yun 'no ako rin gusto ko namang matikman 'yan. <chuckles> Eh parang yun din yung hilig ko, yung sumubok ng pagkain ng mga iba't ibang lugar, kasi parang parte rin yun ng kultura nila, 'di ba?
Mm. Oo. Mm. Oo. Mm. Tama, oo. Isa nga yun sa ano ko noon eh kaya ko tinikman, kasi parang may word nun na, don't yuck my yum. So, sabi ko naman i-try ko muna bago ko sabihing hindi masarap or i kadiri parang ganun. So, trinay ko and then okey naman siya, oo.
Tsaka Ayun nga. Ayun nga, parang minsan kasi sa takot natin nung nami-miss out natin yung mga bagay-bagay. Kaya subukan natin wala namang masama at kung 'di nagustuhan eh di 'wag na umulit gano'n, 'di ba?
Mm. Tama. Tama, oo. Hala ayun nga ano ang dami na naman nating napag-usapan about sa travel na 'yan parang nakakamiss tuloy bumalik ulit. <chuckles>
Yan. Oo nga 'no, yung namimiss ko rin at ayun maraming salamat 'no sa pakikipag-usap.
Mm. Mm. Maraming salamat din sa'yo. Mm. Paalam.
Paal Hmm.